อืม จากนั้นน่ะ ก็ ถ้าเป็นในเรื่องของการ อ่า เริ่มต่อเนี่ย ก็คือ เราอะจะ อะ เปิดกล่องมาก่อน แล้วในกล่องเนี่ยมันก็จะมีแผงเนาะ ที่ถูกบรรจุอยู่ในซองพลาสติกอะครับ ก็อาจจะมีอยู่ประมาณ 2-3 ซอง แล้วก็ในแต่ละซองก็อาจจะมี 3 ถึง อ่า โทษทีประมาณ 2-4 แผงอะครับ
<chuckles> อ๋อ ครับผม อืม โอ้โฮ คือเป็นแผง เป็นตัวชิ้นส่วน ใช่ไหมครับ ที่ ที่ให้คุณน่ะมาค่อย ๆ แงะทีละชิ้น แล้วก็นำมาประกอบกันถูกไหมครับ?
อืม อา ใช่เลยครับ
อา
อือฮึ ทีนี้ก็ อ่า ก่อนเราจะประกอบเนี่ยเราก็ อ่า จะต้องมาไล่ดูในเรื่องของ อ่า ตัวแผงก่อนว่า โอเค มันครบไหม แล้วก็ดู อ่า เทียบจากคู่มือที่เขามีมาให้อะครับ แล้วเราก็ค่อยแกะแผงออกมาจากซองพลาสติกอะครับ แล้วก็ไล่ต่อไปอะครับ
ครับ แล้วอย่างเงี้ยครับ เออ เกิดอะไรขึ้นต่อครับ? อือ อ๋อ ครับ อืม เออ แล้วยังไงล่ะ? อยากจะทราบจังเลยครับว่า เจ้าตัวงานอดิเรกของคุณที่เป็นงานฝีมือ ในด้านของการต่อ Gunpla ตรงเนี้ยครับ คุณได้ทำมา มานานไหมครับ? ระยะเวลา
อือฮึ อ่า น่าจะเข้าปีที่ 2 ได้ครับ แต่ว่าเรื่องของการต่อเนี่ย หรือ ว่า ขั้นตอนการทำอะ มันก็จะ จะค่อนข้าง จะใช้คำว่าพัฒนาไหม เรียกว่ามันซับซ้อนขึ้นดีกว่า แล้วก็ อ่า ให้รายละเอียดกับการทำแต่ละขั้นตอนมากขึ้นน่ะครับ อือฮึ
อ๋อ ครับ อืม เออ ๆ ๆ ๆ อือ ครับ เหมือนกับว่า พอ พอคุณมีระยะเวลาในการทำที่มากขึ้น ถูกไหมครับ คุณก็เลือก อาจจะเลือกตัวที่มีรายละเอียด หรือมีขั้นตอนในการประกอบที่มันซับซ้อนมากขึ้น ถูกไหมครับ แล้วเงี้ย ครับ
ใช่ อันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันครับ